آه قُل لي طيّب اتعلمت إيه بقى من ال من من التجربة دي، إن أنت آآ إن أنت مثلًا آآ خلاص اللي هو ما ما تيأسش أو كده. أنت أنت طبعًا أنت مريت بال زي ما قلت مثلًا بالف فشل مرّتين، مرّة الأولانية والمرّة تانية كمان، دخلت في اكتئاب أو حاجة بس بعدها ات خلاص أنت آآ نجحت، ا اتعلمت إيه من التجربة كلّها؟
اتعلمت إن يعني إ إن الفشل ده هو أوّل طريق النجاح، يعني الإنسان عمره عمره ما هينجح من غير ما يكون فشل في الأوّل. أيوه وبيقول لك من لا يخطئ لا يتعلم، بالضبط من لا يخطئ لا يتعلم، وبرضه يعني أنا دايمًا بافكّر أقول يعني يعني ساعات الشيطان ييجي يقول لي أنت اتأخرت وبتاع
إمم. آه لازم يجرّب، لازم يجرّب يفشل مرّة و2 و3، آه. آه صح معاك حق. إمم.
بس باقول بعد كده كل تأخير وفيها خيرة، يعني أنا اتأخرت آه وبتاع بس يعني ربنا كرمني ب بشغل وبقيت باسافر برّه، ب يعني خلاص بقيت ممثّل عن الشركة وكده، لأ يعني لأ الموضوع ال يعني الحمد لله. كان كنت من قاع الأرض اللي يعني اللي اللي بقيت في سابع سما خلاص، أنا بقيت يعني مبسوط في شغلي وأهلي مبسوطين بشغلي، وخلاص وفترة وعدت بتاعة الطب دي وخلاص، و ونجحت الحمد لله وفعلًا الموضوع يعني آآ تجربة فعلًا أنا علمتني كتير أوي، علمتني إن فعلًا الإنسان لمّا يفشل آه، آه، يعني آه تجربة إن أنت الواحد فشل دي مش مش نهاية العالم. الواحد ممكن يبدأ ويجرّب تاني لحد ما ينجح، بالضبط كده الله ينوّر عليك.
فكرة إن التجربة ملهمة فعلًا. امم ي يجرب تاني، آه يجرب تاني وتالت. آه. بصراحة أنا مبسوط جدًا من كلامك، ومبسوط من تجربتك دي، إن أنت آآ ح نجحت تاني بعد ما فشلت مرّة واتنين، واستمتعت جدًا بالكلام معاك يعني، فحابب أشكرك بصراحة شكرًا جدًا ليك.

طب عملت إيه، طلعت منها إزاي طيب؟
يعني اآ ب بصراحة لقيت يعني أ أهلي اللي هم كانوا السبب إن أنا اتأخرّت في المجال وكده، هم اللي دعموني وقالوا لي يلّا، وروح، ولِف، و ولقيت والدي بقى بينزل معايا آه، بينزل معايا يلف معايا عشان يدعمني، وإن أنا يعني فعلًا حتي نفسيًا. في المرة دي بصراحة حسّيت إن أهلي يعني عايزنني أبقى سعيد مهما كانت ال الوظيفة اللي أنا عايزها، ومهما كانت أي حاجة. أهم حاجة إن أنا تبقى حالتي النفسية كويسة، وحالتي النفسية تبقى تمام، ومبسوط وكده. ف آآ فيعني إيه، قعد يلف معايا على الوظايف، والشركات. ويجيب لي شركات، ويكلم صحابه، وعايزين شركة مش عارف إيه. يقولوا له: "مش إبنك ده الدكتور؟" يقول لهم: "لأ، لأ، ما هو بي عايز يشتغل في حاجة تانية." ما ما يعني إن هو كمان ما كانش مُحرَج إن هو يكلّم صحابه، دي برضه ادّيتني دافع إن أنا أكمّل. آه، آه. آه، يعني آه.
آه كويس، لأ وقف جنبك بقي. إمم. دي كويس أوي اللي هو اد اديتك ثقة في نفسك شوية. كويس أوي، يعني أنت يعني آآ أ أنت شايف إن أنت آآ الموضوع كده إن أنت الموضوع الفشل معاك في الأول، أنت شايف إن هو السبب إن هو كان كان أهلك ورا الموضوع دوّة، إن هم آآ أنت حم عملت الرغبة ت رغب آآ رغبتهم يعني، إن أنت دخلت طب أسنان، وفي نفس الوقت سبب نجاحك كان هم برضه، إن هم وقفوا جنبك، ودعموك، ورجعوا لك ثقتك في نفسك صح. ده صحيح. آه.
بالضبط كده، الله ينور عليك آه. يعني هم سبب آآ آآ كانوا سبب ال ال الإخفاق اللي أنا أخفقته في الكلية، وهم برضه لإن أنا بعد كده لما أنا بابقى ب كان والدي بيدعمني كل يوم، وينزل معايا، وسايب شُغله، وبيروح معايا وكده، لحد ما لقينا شركة يعني قدّمت فيها، و واتقبلت، واشتغلت فيها. وفعلًا يعني كانت أول مرة كده أعمل مرتب يعني كانت كان إحساس كده حسّيت إن أنا فعلًا لما رَضيت نفسي، و وفعلًا أنا نجحت، فعلًا أنا قدرت إن أنا أ أكتشف نفسي فعلًا.
إمم. إمم. كويس أوي.